Family, 'no, masaya naman ang pamilya ko, okey naman kami. Pero hindi ko masasabing marangya ang buhay namin, 'no. Sapat lang para maka masabi nating maka-survive, 'no. So parang ayun. So medyo, ah, 'yon nagkakaroon ako ng, ah, sabihin na natin na, regrets do'n sa mga desisyon na ginawa 'ko no'ng una, na hanggang ngayon ay nakakaapekto pa rin emotionally, sa akin. So, ah, gusto ko sanang humingi sa 'yo ng, ah, advice kung ano 'yong puwede mong maibigay na payo. Ah, do'n sa sitwasyon ko ngayon na medyo nagkakaroon ng, alam mo, ah, pagsisisi do'n sa mga nagawa kong mistakes do'n sa aking past, ayun.
Okey. Naintindihan ko 'yong pakiramdam mo na minsan ay may paghahambing o sabi mo nga kaunting inggit, oo, sa mga kakilala. Pero para sa 'yo ba? Ano ba 'yong sukatan mo sa tagumpay o 'di kaya ano ka sa iyong sariling pananaw ang ibig sabihin ng tagumpay?
Okey sa akin kasi, ah, siyempre kapag tumatanda ka, nagkaka-edad ka parang, 'yong description ng tagumpay, ah, nag babago 'yun, 'no. No'ng, ah, kabataan ako kaba bata-bata pa ako, so sa 'kin, para sa 'kin ang tagumpay ay 'yong, ah, alam mo 'yong maging matagumpay ka sa propesyon mo, maging matagumpay ka sa, ah, siguro more on material things, 'no. Parang ah, gusto kong makuha or ma ma-achieve 'yong mga gusto kong ah, bagay na dapat mayro'n ako ngayon, katulad ng sariling bahay, ah, sasakyan saka mga magag